<sighs> Allora, mhmm, in qualche modo ci sto pensando da un po', mhmm, di di provare a, uhm, confezionare, no, un discorso. Anche perché so che il modo in cui, ehm, lo dirò, ehm, potrebbe essere determinante, no, in qualche modo. Voglio essere sicuramente calmo, diretto, non difensivo. Vorrei magari iniziare ringraziando, uhm, il capo per la fiducia e lo spazio che mi è stato dato fino a questo punto, e magari, spostare il discorso sul mio contributo attuale sulle prospettive future; perché non tanto, mhmm, sai, mi serve un aumento, ma qualcosa del tipo, mhmm, credo che la mia crescita possa essere riconosciuta? In modo coerente col mio ruolo attuale, qualcosa del genere. Che ne pensi?
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Molto oberato. Tra l'altro poc'anzi hai citato, mhmm, insomma mi hai detto che hai anche portato a termine dei progetti importanti, ehm, ragion per cui insomma ti piacerebbe ottenere anche un riconoscimento, è abbastanza, ehm, sensato. Beh, a questo punto io penso che, ehm, fare una lista dei tuoi risultati, ehm, e contributi che hai apportato all'azienda, possa in qualche modo far ragionare il tuo capo sul fatto che, ehm, tu abbia necessariamente bisogno di un riconoscimento.
Sì.
Ehm
Io vorrei dovrei appunto preparare, ehm, qualche dato, no, mhmm, eventualmente a supporto del della richiesta, uhm, numeri, risultati, progetti, perché vorrei evitare, no, di basare la richiesta su, ehm: "Sento di meritarlo." Cioè vorrei anche basarla su dati concreti, magari raccogliendo anche qualche feedback da colleghi, uhm, dei report di performance, delle mail di ringraziamento magari dei clienti.
Eh, sì. Mh-mh. Certo, certo. Assolutamente, puoi raccogliere degli Chiaro, chiaro, puoi raccogliere dei feedback, degli esempi, ma anche dei numeri concreti per supportare la tua richiesta. Ehm, poi intanto, uhm, sicuramente approcciarti al capo con un tono amichevole e, mhmm, ringraziarlo chiaramente di tutto il tuo operato, in qualche modo ti può aiutare, no? Ehm, e invece quan mh-mh, quanto al momento giusto, ecco, uhm, pensi che ci sia un momento giusto per potergli parlare, conoscendo il tuo capo e i ritmi della tua azienda? Perché quello potrebbe essere anche interessante da scegliere.
Sì, sì, perché guarda in questo momento s ti, dimmi pure.